Hi, also, ich habe gerade echt so ‘n Problem, ne, und zwar überlege ich, hm, ja, wie ich Routinen und Identität, äh, beim Umzug erhalten kann, weil, ja, so Routinen finde ich schon sehr wichtig. Und, ich merke so, es gibt halt so 'ne Phase in meinem Leben, in der sich halt irgendwie vieles verändert, also halt durch 'n neuen Arbeitgeber
Mhm. Ähm. Mhm.
Umzug und alles ganz neue Anforderungen an mich, neue Abläufe halt
Ah, verstehe.
und teilweise auch ganz andere Erwartungen.
Mhm.
Ja, und da habe ich irgendwie merke ich so also ich habe den Eindruck nach außen wirke ich vielleicht so angepasst und wie so funktionierend, aber innerlich habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich da teilweise momentan so verliere, weil das halt irgendwie das Ganze für mich noch ungewohnt ist. Also, die Tage von mir sind zwar sehr voll, aber es sind halt so ganz andere Abläufe, auch der Arbeits äh, Weg dahin, ich fahre jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vorher war ich immer mit 'm Auto unterwegs, ähm, einfach, weil's halt schneller geht und ich dann nicht die Parktickets kau äh, kaufen und zahlen muss.
Verstehe. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, und das zieht sich dann so durch den Tag, ne? Bürogebäude ist auch anders, die ganze Umgebung. Ah ja, und irgendwie muss ich gerade gucken, so dass ich irgendwie meine meinen Rhythmus da reinbekomme. Mhm.
Mhm, verstehe. Ähm, ich muss dich bisschen mal so fragen, äh, was da eigentlich bei dir so alles vorgeht. Ähm, da scheint ja sehr vieles sich zu geändert zu haben. Bist du alleine umgezogen?
Äh, nein, ich bin da mit meiner Partnerin umgezogen.
Mhm. Und, äh, ist bist du dann in eine ganz andere Stadt oder bist du in ein anderes Land umgezogen?
Äh, ich bin tatsächlich in 'ne andere Stadt gezogen, von 'ner, ähm, ja, mittleren Stadt in so 'ne Großstadt jetzt im Süden Deutschlands.
Mhm. Ah, ah, okay. Das ist natürlich 'ne ganz schöne Umstellung. Ähm wie wie, äh, hat, äh, hat's wie's waren deine täglichen Routinen? Das ist ja verständlich, dass du dich erstmal so zurecht zu finden musst und alles ist neu und Leute sind bisschen anders und, ähm, zum Glück hast du deine Partnerin dabei, ähm, mit der du dich hoffentlich 'n bisschen aussprechen kannst, oder?
Ja, absolut. Also, meine Partnerin, die ist da echt, äh, ziemlich cool drauf, muss ich sagen. Äh, mit der kann ich viele Dinge bereden.
Mhm.
Und, falls ich dann mal irgendwie, ja, grad nicht weiter weiß, ähm, dann hat sie teilweise schon ganz nützliche Tipps. Na, ich fälle letztlich schon selber, äh, die wichtigen Entscheidungen, aber auf jeden Fall, ähm, ist das immer 'n guter Input, ja.
Ja super. Mhm. Ähm, das ist ja immer noch in deinem Heimatland oder in in dem Land, wo du geboren bist und aufgewachsen bist und alles
Ja.
äh, wa was möchtest du beibehalten an Tradition oder Werten, äh, die du glaubst, die hast du verlieren verloren in der neuen Stadt? Was was ist jetzt, was dich so ‘n bisschen bringt das dich so ‘n bisschen aus der Bahn, dass du jetzt in einer Gross das ist vielleicht ‘n bisschen dramatisch gesagt, aber in eine Großstadt gezogen bist und davor war das so mittelgroße Stadt, kanntest wahrscheinlich mehr Leute, alles war ‘n bisschen weniger hektisch. Ist wa was ist, was dich jetzt so ‘n bisschen, äh, könnte man sagen, unsicher macht? Oder wie würdest du das bezeichnen?
Mhm. Ähm, also, ich fand die Beschreibung von dir eigentlich ziemlich passend. Aus der ähm, ja, das war so ‘ne kleine bis mittlere Stadt. So 35, 40.000 Einwohner Pi mal Daumen. Und, da war tatsächlich alles so, also, ich finde ich war sagen fast fußläufig immer so gefühlt. Also, mit dem Fahrrad konnte man echt so ‘ner Viertel bis Stunde bis 20 Minuten, alles da erreichen, was irgendwie wichtig ist vom Einkauf über Erledigungen und so weiter. Und man kannte sich tatsächlich auch fast so, äh, mit vielen Nachbarn, also, in der Straße, wo ich gewohnt habe, eigentlich mit fast allen.
Mhm. Mhm. Aha. Klar. Mhm.
Und, <swallows> auch in den Läden, wo ich immer unterwegs war, äh, da da kannte ich halt oder kenne die alle mit Namen, mit Vornamen, ne, und jetzt, äh, muss ich sagen, auch das ist ‘ne große Umstellung, das ist alles so anonym und teilweise so unpersönlich. Äh, da fällt‘s mir echt schwer, ähm, wieder in so ‘n, ja Rhythmus hereinzukommen
Mhm. Ja, bestimmt. Mhm.
und <blows air> weiß da echt nicht, äh, wie ich das so anstellen kann, ne?
Verstehe, ja, das ist, äh, wirklich 'ne große Umstellung. Und nicht nur das, ich habe das Gefühl, du vermisst das auch, was du da zurückgelassen hast in, äh, in deinem vorherigen Ort, wo du gelebt hast. Ähm ist es möglich, dass du vielleicht, ähm, so Routinen, ähm du gehst ja du arbeitest. Ist das richtig? Du sagtest das, glaube ich. Du arbeitest.
Ja, also, das ist richtig. Ich bin, äh, in 'nem Großraumbüro tätig, habe aber Gott sei Dank, äh, meinen eigenen Raum, also, teilen wir uns mit, äh, ungefähr drei Mitarbeitern. Also, jeder so 'n einzelnes Büro 'n bisschen abgetrennt. Und wir sind dann nicht irgendwie, äh, wie manche andere mit 20 Leuten im Raum. Das ist dann teilweise sehr belastend. Äh, genau.
Mhm. Mhm. Oh, ja. Stimmt. Ja, ist das vielleicht 'ne Idee, äh, diese Kollegen, wenn du dich bisschen mit denen verstehst oder mit dem einen oder anderen, ähm, mal vielleicht abends ein Trinken gehen oder so 'n bisschen sich mal zusammensetzen und bisschen reden, was eigentlich du hast ja bestimmt denen gesagt, dass du neu bist und, ja, dass du so 'n bisschen so 'n Überblick kriegst und die kann dir ja bestimmt auch sagen, wo was stattfindet und wo vielleicht 'n schöner Park ist, wo du das bisschen nachempfinden kannst, was du in dieser kleineren Stadt, äh, hattest. Du hattest ja bestimmt auch mehr Zugang zur Natur als jetzt in der Großstadt. Ist das das auch was was du auch vermisst?
Ja. Also, jetzt, wo du das so sagst, das wird mir auch echt so bewusst. Ich hatte damals echt, äh, also 5 Minuten mit'm Fahrrad, da war ich schon im Wald drin, ähm, musste ich nur über die ja, 'ne Straße fahren. Dann war ich eigentlich schon da. Und auch die ganzen die Vögel, die Tiere, die ich da immer so, ähm, auf den Feldern sehen konnte.
Oh. Mhm. Klar. Wildschwein. Mhm.
Das war echt angenehm das und jetzt ist totaler Kontrast. Ich wohne halt in 'nem ziemlich großen Viertel mit vier fünfstöckigen, äh, Wohnungsbauten.
Mhm.
Und das ist alles halt sehr, äh, weitläufig, also ohne Auto oder öffentliche Verkehrsmittel, das ist da echt schwierig. Also, der nächsten Laden ist zu fuß so mindestens 20 Minuten entfernt.
Oh nein.
Und ja, das macht schon was aus, muss ich sagen.
Klar, verständlich. Ist das, wie ich schon sagte, vielleicht, dass du über diesen a äh, äh, Arbeitskollegen, oder oder vielleicht mit den anderen dich bisschen mal so unterhältst, ähm, und, ich weiß nicht, ob was für ein Verhältnis du ihn zu ihnen hast, aber, dass du mal so 'n bisschen so 'n Überblick über die Stadt kriegst und dass du vielleicht mit dem mal redest, ähm, wo man vielleicht ein bisschen Grünanlage findet, ähm, oder wo Geschäfte 'n bisschen dichter sind, dass du da zu fuß hingehen kannst. Ähm, das ist ich weiß nicht, wie lange du schon in dieser Großstadt bist, ob das schon so 'ne ganze Weile ist, ähm, dass du noch nicht so richtig deine Routine da gefunden hast, und immer noch so suchst, wo ist was und, ah, das kann ich verstehen. Ähm, könnte das 'ne Möglichkeit sein, vielleicht erstmal bei den Arbeitskollegen anzufragen, so 'n bisschen so Orientierung kriegen?
Ja, absolut ist das ‘ne Möglichkeit. Also, das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Ich hatte auch schon in der ein oder anderen äh, in ‘ner Gruppe, den ich, äh, recht sympathisch finde
Mhm. Mhm.
und gegenüber im Büro, ähm, da sind auch ganz sympathische, äh, Damen, ne, die da a bei uns arbei
Mhm. Das ist doch super.
Und ich hatte auch schon mal die Idee gehabt, dass wir tatsächlich vielleicht so ‘ne WhatsApp-Gruppe zum Beispiel erstellen
Mhm.
um uns auch mal auszutauschen, vielleicht auch mal so Ideen einbringen: „Wo können wir jetzt noch mal an dem Abend hingehen?“
Ja. Genau.
Und ja, das kann ich mir mit denen echt gut vorstellen, ja.
So dass dass du erstmal so 'n ersten Schritt machst und, äh, vielleicht, ähm, s kannst du auch, wenn du Zeit hast es gibt ja so, ähm, äh, ehrenamtliche, äh, Tätigkeiten, irgendwas, was dich sehr interessiert. Ähm, wenn du wenn es deine Zeit zulässt und dass du da bisschen aushilfst, und dann kommst du auch automatisch mit anderen Leuten in Kontakt, und die geben dir dann auch noch so Tipps, äh, wo was ist oder speziell ein ich glaube, das Beste ist, du kommst in Kontakt mit Einheimischen und nicht Leute, die auch gerade da hingezogen sind. Ähm, ich glaube, es ist immer ein bisschen besser mit Einheimischen, oder? Vielleicht sehe ich das falsch, ich weiß es nicht.
Ähm, ja, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich einfach mal ausprobieren.
Mhm. Es ist 'n
Ähm, ich habe bei mir in der Straße, da, wo ich jetzt wohne leider kenne ich da bislang nur einen Nachbarn. Also der ist auch tatsächlich bei mir genau gegenüber meiner Wohnung. Und der hat da auch 'ne Partnerin und ja, ganz, äh, netten Hund, da, so 'n Labrador. Also, der kommt immer morgens, wenn er mich sieht und also wenn das grad so wenn wir auch grad unterwegs sind, also wenn wir in die Wohnung rein oder raus. Oh, der ist voll süß. Der kommt immer zu mir an und dann will er gestreichelt werden. Und so richtig cool.
Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Oh. Das ist ja schon mal süß. Mhm.
Und die gehen halt auch oft dann mit dem Hund raus. Aber ja, vielleicht könnte ich dann, äh, mich mit meiner Partnerin zusammen tun und dann könnten wir da mit denen auch mal irgendwie so 'ne Runde spazieren gehen.
Ja, das ist doch auch toll. Und dann vielleicht, äh, dass ihr euch so 'n bisschen in der Nachbarschaft umguckt. Vielleicht, äh ich weiß nicht, ob es möglich ist, da viel zu Fuß zu gehen, aber es hilft ja immer, eigentlich mehr mit zu Fuß zu gehen, als mit dem Auto zu fahren. Mit dem Auto düst du ja an allem vorbei. Und dass ihr so in der Nachbarschaft erstmal so alles versucht zu erkunden. Und dann ist vielleicht auch der Gym, wenn du Sport machen willst, ähm, dass du so in eine Routine kommst, weißt du? Wenn du vielleicht zweimal die Woche zum zum Gym gehst, dass das dir auch hilft, so deine Routine da wiederzufinden, wenn du Sport machst.
Ja. Also, das könnte ich echt mal machen. Das habe ich früher immer gerne gemacht, und das hat mir auch so 'ne Routine immer gegeben und auch immer so 'n Ablauf, den ich kannte. Auch äh, das war mir immer sehr vertraut. Ja, ja, vielen Dank für die für die tollen Tipps.
Mhm. Mhm. Klar. Natürlich, viel Glück und alles Gute in der neuen Stadt.